Nah, Kak, beberapa kegiatan kan bisa saja gitu menyatukan semua generasi, nih, di sebuah keluarga, dari generasi nenek, gitu kan, sampai sekarang itu generasi cucunya, gitu, dan itu biasanya benar-benar hal yang menarik tuh, Kak. Nah, buat Kakaknya, nih, kegiatan apa sih yang biasanya menyatukan semua generasi di keluarga?
Ya, kebetulan di keluargaku itu, Kak, eee, ada tradisi atau ada kegiatan, boleh dibilang ya, itu yang memang selalu dilakukan rutin setiap tahun.
Hmm, iya.
Mhm, dan ditunggu-tunggu oleh, eee, semua anggota keluarga gitu, jadi memang momen spesial tersebut itu selalu dinanti. Nah, jadi, eee, di keluargaku itu mengadakan, eee, lebaran atau kumpul bersama keluarga, Kak.
Iya, mhm mhm. Wah, itu merupakan momen yang memang sangat dinanti ya, Kak. Momen yang memang sangat dinanti oleh orang yang beragam Islam juga, yang mana itu momen kumpul-kumpul dan juga biasanya benar-benar bertemu kangen, nih. Nah, di momen tersebut sih, Kak, apa sih yang biasanya dilakukan oleh antar keluarga gitu? Apakah ngasih kayak angpao, ataupun ngasih uang THR, gitu kan, ataupun makan-makan biasa, atau apa itu, Kak?
Ya, betul, Kak. Jadi di keluarga aku itu memang, eee, kegiatan atau aktivitas atau tradisi ya, Lebaran itu memang selalu, eee, apa, menjadi, eee, kegiatan yang rutin. Jadi, eee, selain, eee, berkumpul bersama keluarga dan bersilaturahmi, itu juga ada kegiatan saling, eee, meminta maaf dan memberi maaf, gitu, saling bermaaf-maafan, Kak.
Mmm. Mmm, iya. Nah, itu ya?
Gitu. Nah, selain itu juga, eee, ada beberapa kegiatan lain sebetulnya, eee, di momen lebaran tersebut, ya. Jadi ada kegiatan, eee, barbekyu juga, kemudian ada mhm, kegiatan, eee, jalan-jalan bersama keluarga, Kak.
Oke. Mmm, iya iya, itu merupakan momen yang menarik ya, Kak, dan juga momen yang ditunggu tuh, barbekyu dan juga jalan-jalan nih. Apalagi kan, eee, sekarang itu bisa, eee, dibuat menjadi foto ya, foto atau video, mungkin terus di-upload ke media sosial, menjadi, eee, tren gitu kan. Tren baru kumpul-kumpul bersama keluarga nih ya, itu menarik sih, Kak. Nah, selain barbekyu dan juga jalan-jalan, apakah ada semacam momen yang menurut Kakaknya itu lucu, nih? Lucu misalkan mengadakan game atau mengadakan, eee, semacam keakraban gitu, nggak, gimana tuh?
Mhm, betul, Kak. Iya, jadi memang di keluargaku, Kak, eee, selain kegiatan atau, eee, tradisi lebaran itu menyatukan semua generasi. Itu juga memang, eee, ada beberapa permainan atau games yang biasanya di eee, lakukan oleh para sepupu dan para cucu-cucu, ya. Karena di sana berkumpul mulai dari, eee, generasi, eee, kakek-nenek, anak, kemudian cucu, bahkan sampe ada cicit juga, sih. Nah, jadi biasanya aku dan, eee, saudara-saudaraku itu mengadakan, eee, permainan atau melakukan permainan, eee, kartu, Kak. Jadi, eee, aku dan saudara itu bermain kartu Uno. Nah, jadi, eee, siapa yang kalah, nantinya akan, eee, apa namanya, eee, diberikan tanda, eee, di sekitar wajah gitu, menggunakan bedak, Kak. Jadi dicoret menggunakan bedak, gitu, untuk yang kalah, ya.
Oke. Eee, iya. Mmm, oke. Mmm, iya iya. Wah. <chuckles> Mmm, iya, itu merupakan salah satu momen, yang mana momen tersebut bisa menghangatkan suasana ya, Kak. Apalagi itu, eee, udah lama nggak ketemu, terus langsung main seperti itu, ya otomatis itu, jadi hangat sih momennya. Nah, biasanya untuk hal-hal seperti itu s nih, Kak, biasanya kan suka ada yang berinisiatif nih, entah itu sepupu, entah itu Kakak, gitu kan, yang suka menge menggembar-gemborkan lah. Jadi ada beberapa keluarga yang heboh, gitu kan. Nah, di Kakaknya ada nggak sih, yang seperti itu?
Bener, Kak. Mhm. Mmm, biasanya saudara, eee, perempuanku, ya. Jadi memang dia salah satu, eee, mungkin panitia, yang tidak ditunjuk secara langsung ya, tapi, eee, berdasarkan inisiatif dan kesadaran diri untuk, eee, maju sebagai, eee, panitia ya, setiap, eee, momen lebaran, gitu ya, berkumpul bersama, eee, saudara dan keluarga. Nah, selain, eee, ada games tadi, Kak, eee, ada juga beberapa kegiatan rutin yang memang selalu diadakan atau dilakukan, eee, bersama keluargaku, gitu ya. Nah, jadi, eee, biasanya, eee, ibuku, kemudian juga tante-tanteku, itu, eee, sebelum, eee, perayaan lebaran atau Idulfitri itu, eee, sibuk dengan, eee, belanjaan, eee, terutama belanjaan makanan, karena, eee, untuk persiapan, eee, makanan lebaran, nantinya ya. Jadi memang, eee, ibuku dan tante-tante tuh, biasanya sibuk di dapur, sih, Kak, eee, h min satu atau H-2 sebelum Lebaran. Mhm.
Mmm, panitia? <chuckles> Mhm, iya. Mhm. Iya. Mmm, oke. Mmm, pasti sih. Pasti sih. Mhm mhm. Wah, itu memang benar-benar kebiasaan yang ada bagiannya ya, Kak. Seperti yang Kakak sebutkan tadi, atau tante-tante, atau sepupu-sepupu perempuan mungkin yang biasanya sibuk di dapur, gitu. Nah, ini, Kak, eee, kan, eee, yang menyatukan kegiatan tersebut itu merupakan tradisi lebaran, ya. Dan biasanya supaya bisa kumpul itu di 1 tempat nih. Nah, biasanya siapa sih, yang suka menjadi tuan rumah gitu, Kak, atau yang paling siap, gitu kan, atau memang gantian, atau gimana tuh, Kak?
Nah Mmm. Mhm, betul. Iya, biasanya, eee, kegiatan, eee, tersebut itu dilakukan di rumah kakek dan nenek, Kak, jadi
Oh, iya.
Mhm, karena kebetulan aku sudah menikah. Jadi, eee, untuk kegiatan, eee, tersebut itu dilakukan secara, eee, bergantian. Eee, maksudnya jadi, eee, mungkin ditahun ini, eee, acara lebaran diadakan di, eee, rumah, eee, kakek nenekku. Kemudian untuk yang tahun berikutnya, karena aku sudah, eee, apa namanya, berkeluarga, jadi, eee, bergantian di, eee, tempat, eee, kakek dan nenek istriku, gitu Kak. Jadi setiap tahun itu selalu bergantian, gitu ya. Jadi nggak selalu di eee, keluargaku atau di eee, keluarga istriku gitu, jadi bergantian. Nah, terus heeh, selain, eee, bergantian tadi
Mhm. Ah, iya. Iya, sih.
kegiatan lebaran atau, eee, kumpul bersama keluarga itu juga dilak selalu dilakukan, di rumah kakek dan nenek, gitu ya. Kebetulan rumah beliau itu cukup, eee, luas, ya. Eee, jadi menampung, eee, cukup banyak keluarga yang, eee, apa namanya, tinggal atau hanya sekadar berkunjung, ke sana, gitu, Kak.
Mmm, mhm. Iya? Nah, hmm, oke oke, memang masuk akal sih, Kak. Eee, jadi kan pada dasarnya, eee, kegiatan tersebut biasanya di dikerjakan di rumah kakek dan nenek, ya. Dilakukan di rumah kakek dan nenek, atau bisa dilangsungkan secara bergantian, nih. Nah, kalau misalkan secara bergantian nih, Kak, ot otomatis kan itu kadang di rumah paman, mungkin, atau kadang di rumah sepupu yang lainnya. Terus dari segi penyediaan makanannya nih, Kak, apakah itu disediakan oleh tuan rumah sendiri-sendiri, gitu kan, at atau dari segi sepupu dan juga keluarga yang lainnya bawa masing-masing atau gimana tuh, Kak?
Mhm. Mhm. Ya, biasanya kalau untuk makanan, eee ibuku dan tante-tanteku sih, Kak, yang buat ya, biasanya. Nah, selain selain itu juga mungkin ada beberapa makanan, atau, eee, masakan menu tambahan, itu yang dipesan dari, eee, luar gitu ya, baik kue maupun ada beberapa, eee, kue ringan apa, eee, kue kering dan makanan ringan, gitu ya. Jadi memang ada beberapa juga yang dipesan dari luar selain, eee, ibu dan tanteku itu buat sendiri. Nah mhm, tapi, ada, eee, makanan yang spesial nih, Kak, di saat lebaran, gitu ya.
Mmm, oke. Mhm. Mmm, iya iya. Iya, apa tuh, Kak?
Sa Mhm, jadi, eee, kalau di keluargaku atau, eee, di keluarga istriku itu, eee, masing-masing punya makanan atau menu andalan yang spesial, yang hanya, eee, disajikan atau disuguhkan pada saat, eee, lebaran, Kak.
Nah, mhm mhm. Memang sih, Kak, yang namanya kumpul-kumpul keluarga itu kan ada semacam sajian makanan yang memang bisa dibagikan secara masing-masing, ya, Kak, atau dibawa secara masing-masing. Yang mana itu dari segi makanannya, menjadi beragam nih, bervariasi, atau cukup mewah gitu kan, dari segi variasi makanan. Alhasil, ya, Kakak ataupun keluarga yang lainnya bisa mencicipi kan, satu sama lain dari makanan tersebut. Nah, eee, biasanya makanan apa sih, Kak, yang disajikan atau memang sering muncul nih, dalam kegiatan menyatukan Kakaknya ini?
Mhm, betul. Mhm. Jadi yang selalu muncul atau selalu dihidangkan, itu sudah pasti, eee, ketupat ya, Kak, ya. <chuckles> Itu emang selalu ada, karena ya, ketu eee, ketupat itu jadi, eee, salah satu simbol, eee, Idulfitri ya, perayaan Idulfitri, gitu ya. Jadi ketupat kemudian, eee, beserta sayurnya, kemudian juga, eee, opor ayam dan juga rendang dan juga beberapa makanan lainnya, seperti kue kering, kemudian kue basah atau kue lapis gitu ya, dan beberapa, eee, minuman dan, eee, snack. Nah, tapi, eee, ada 1 makanan spesial itu yang memang, eee, dibuat oleh ibuku, gitu ya.
Mhm. Mhm, oke. Ah, iya. Mhm. Mmm.
Mhm. Ada 1 m mak 1 menu khas, eee, yang dibuat ibuku itu rendang, Kak.
Iya iya. Oke. Wah, itu rendang enak mestinya, ya?
Mhm. Mhm. Jadi memang rendang itu dibuat, eee, oleh ibuku sendiri, dengan resepnya, eee, sendiri, gitu. Jadi memang, eee, secara rasa itu, eee, tidak ditemukan di luar atau di restoran selain, eee, di rumah yang, eee, apa, yang dibuat oleh ibuku makanannya. Karena memang dari tekstur juga cukup, eee, lembut ya, cukup, eee, apa namanya, eee, empuk juga daging rendangnya dan juga bumbunya cukup meresap dan pekat, Kak.
Mhm mhm. Hmm. <chuckles> Iya. Mmm, iya iya. Berarti memang ada ciri khas ya, Kak, dari masakan orang tuanya, gitu kan, dan ada semacam perbedaan dengan yang dijual di restoran-restoran atau masakan-masakan yang lainnya. Wah, itu berarti be merupakan momen yang unik, ya, Kak, dan juga yang ditunggu-tunggu, karena masakannya mungkin enak kali, yang dianggap Kakaknya, gitu. Nah
Gitu. Iya, betul Kak. Jadi memang selain, eee, silaturahmi, kemudian juga bermaaf-maafan, makanan juga, eee, menjadi hal yang bisa menyatukan semua generasi di keluargaku, Kak. Nah
Mhm. Mmm, pasti sih, Kak.
Mhm. Kalau dari, eee, keluarga istriku, jadi ada 1 makanan juga yang khas nih, Kak, yang hanya dikeluarkan atau disajikan pada saat, eee, momen lebaran ya.
Hmm, apa tuh, Kak?
Jad jadi, eee, ada 1 menu andalan yang dibuat oleh, eee, ibu mertuaku, itu namanya lepet janur, Kak.
Hmm, iya, unik ya.
Mhm, jadi, eee, lepet janur itu, kalau boleh aku gambarkan, eee, bentuknya seperti lontong, Kak, atau arem-arem ya, cuma, eee, diameternya itu lebih kecil, kurang lebih 1/2, eee, diameter lontong. Kemudian dibungkus dengan, eee, daun daun janur, dan juga, eee, isinya itu atau teksturnya, itu, eee, agak sedikit kenyal dan, eee, lengket, Kak. Karena memang bahan dasar dari lepet janur tersebut adalah, eee, beras ketan, gitu ya, jadi agak sedikit menempel. Kemudian ada isian juga kacang tanah yang dipotong-potong kecil, Kak. Jadi memang dari sisi tekstur dan, eee, apa namanya, rasa, itu sangat enak sekali sih, Kak, gitu ya. Selain, eee, kenyal, juga rasanya, eee, gurih, dan agak sedikit asin.
Mhm. Wah. Iya. Mmm, oke. Mmm, iya iya. Wah, itu sepertinya enak ya, Kak, lepet janur. Dari segi penggambarannya aja dan juga teksturnya aja sudah bisa terbayangkan nih, Kak. be berarti lepet itu mungkin banyak yang suka nih, dari segi keluarganya. Iya. Nah, untuk Kakaknya juga nih, kan yang namanya kumpul-kumpul itu kan, eee, menyatukan seluruh lintas generasi di keluarga, ya. Anda nggak sih, beberapa anggota keluarga mungkin yang memang super sibuk atau nggak bisa datang gitu, Kak, atau gimana tuh?
<chuckles> Ya. Mhm. Mmm, betul, Kak. Ya, jadi ada beberapa sih, Kak. Setiap tahun itu, se eee, anggota keluarga itu yang, eee, boleh dibilang absen ya. Jadi, eee, tidak bisa hadir di, eee, momen spesial, eee, lebaran gitu ya. Karena memang, eee
Mhm.
karena kesibukan juga dan juga ada beberapa keluarga dan saudaraku tuh yang memang tinggalnya di luar kota yang cukup jauh, bahkan ada juga, eee, beberapa orang itu yang tinggal di luar negeri, Kak. Jadi memang karena keterbatasan waktu dan, eee, jarak yang cukup jauh, sehingga, eee, beberapa kali keluargaku absen dalam momen, eee, lebaran, gitu.
Oh, iya nah. Mmm, oke. Wah, iya sih, Kak, eee, kalau misalkan jarak sih, itu menjadi tantangan yang memang benar-benar nyata ya, Kak, susah sih untuk kumpulnya. Oke, terima kasih nih, Kak, ceritanya benar-benar menarik sekali nih.
Mhm, betul, Kak. Oke, Kak. Sama-sama, makasih banyak, ya.
Iya, selamat pagi.